Ela tinha se decepcionado <chuckles> que às vezes que eu assisti, não, tipo, quando apareci eu ela falava assim: "Ah, você só interessa quando aparece o o E.T. lá, o resto da história você meio que". Eu era criança, mas tipo, sei lá, você quer que eu faço o quê. Mas dessa vez eu
Aham. Acha que você acha que esse filme mudou sua vida?
É, mudou no sentido que eu primeiro também aí eu virei realmente <chuckles> fã do Spielberg, né.
Aham. Seus pais já eram, né.
Assim, é os pais é e aí eu aí eu queria assistir o Contatos Imediato de Terceiro Grau. E a gente não tinha, eh, ainda não tinha comprado uma videoc videocassete, tiv tive que esperar o filme passar no na televisão, né.
<laughs> A televisão.
Mas, ae ae eu acho que meio me deu uma união com meus pais pela primeira vez, ah, pelo menos do ponto de vista cinematográfico, pela primeira vez eh, a gente curtiu um filme, os 3. Porque eles também me levaram para assistir o filme do Super-men
2, só que eu também eu era muito criança também, mas eu lembro mais ou menos do filme, mais ou menos, no cinema. Mas não era a mesma coisa.
Então você pode dizer que o E.T. é o filme da sua vida. Assim, a lembrança que você tem de união com seus pais é o que te marcou.
É, pelo menos, porque assim Exatamente, que é do ponto de vista cinematográfico de apreciação de de filmes. Lógico, eu tenho outras coisas muito mais profundas com meus pais que ir assistir um filme no cinema, mas desse ponto de vista, sim.
Ah, é um filme incrível mesmo. Cinematográfica.

A minha mãe já falava que ela ela ela, ele eles eles voltaram o dia seguinte para assistir de novo e depois na na na eh, em 82 e voltaram depois uma semana depois para assistir de novo, eles assistiram 3 vezes o filme, quando ele já estava em cartaz, eles falando para mim. Mas é
Porque era incrível. É, exatamente. Você falou você é de 80 e pouco, eu sou de 73 e eu assisti o ET no cinema. Eu me lembro, eu me lembro, eu tinha o quê então, de Quando você falou que o ET, o ET é de quando? 80 e?
Ah, você lembra, né Eu. É de 82, eu eu tenho.
Então eu tinha 9 anos, né? Não, 9 anos. E eu lembro muito bem de do cinema ter uma fila quilométrica.
Sim. Não, eu adoraria ter assistido esse filme num cinema normal devia tipo, a experiência acho que seria melhor, mas eu agradeço que t eu tive a oportunidade de pelo menos, ter uma experiência, eh, parecida. E você sabe que hoje em dia, eu não sei ai em Orlando, mas tem lugar que eles alugam sala cinematográfica para assistir filmes
No cinema normal, né. Você teve essa oportunidade ainda mais com seus pais.
então eu vou, sim, eu estou procurando uma que tenha o filme do ET extraterrestre porque eu vou levar o meu filho de 7 anos, para que a gente assista junto. Ele nunca assistiu, ele ele nun ele nunca assistiu esse filme, e eu vou levar ele para quando eu quando eu conseguir encontrar uma uma sala que eu posso alugar.
É mesmo? Ah, tem que levar. Aí você repete a experiência. Que legal. Olha, super, super obrigada pelo papo, eu amei saber que o ET te marcou.
Olha, obrigado. Obrigado você pela chance, obrigado você pela chance de rever. Valeu. <chuckles> Tenha uma boa tarde.
Muito legal. Valeu. Até.